Itu adik aku itu itulah itu bener-bener paling ya karena paling bontot, jadi kayak yang paling ngebawa suasana gitu loh Kak, terus ya sama aku juga sih gitu, sama aku dan ditambah juga anak-anak aku kan kecil-kecil gitu kan suka godain omnya kayak gitu.
Oh, gitu ya? Mmm. <laughs> Ya. Oh. Emang seru ya, kalau lagi kumpul gitu ya Kak, ya?
Seru banget Kak, apalagi banyak cemilan gitu kan, jadi kayak misal aku bikin cireng terus aku eee, Ibu bikin pempek, jadi kita tuh kumpul sambil nyemil kayak gitu. Iya gitu.
Ah. Oh, tapi kumpulnya emang ngalir gitu ya? Pernah nggak ngumpul keluarga, tapi pada diam-diam gitu pernah nggak seperti itu Kak?
Eee, jarang sih Kak, soalnya emang rame abis emang di keluarga. Iya rame gitu, jadi misal mau minum seger-seger kita bikin es teler, kita bikin es buah kayak gitu gitu. Jadi, eee, misal adiknya misalnya yang ditanya emang adik kan karena di luar kota, "Kamu maunya apa? Nanti pas kumpul nih kita bikin ini." "Beli pizza," "ya udah kami beliin pizza." "Eee eee, anu Kakak"
Emang rame ya? Wah. Iya iya iya. Oh, seru juga ya? <chuckles>
"Mbak bikin Mbak bikin pempek ya. Bikin Ibu bikin pempek, eee, Mbak bikin cireng." "Oke bikin." Jadi makan udah kumpul gitu, dah bahas dari apa aja dah, bahas muali dari politik apa, semua bahas dah.
<chuckles> Iya. <chuckles> Pokoknya yang ada di kepala dikeluarkan di situ ya, pas kumpul keluarga gitu ya?
<chuckles> Iya, karena, eee, itu refresh ya, Kak, ya. Jadi kan, eee, sehari-hari misal nih kan, kalau Ibu aku kan juga pensiunan jadi, eee, stres, karena mungkin, eee, dulunya bekerja, aku pun seperti itu dulunya bekerja, terus jadi ibu rumah tangga, terus, eee, kakak kakakku juga kan kerjanya di luar gitu, jadinya kan, eee, semua ber berkumpul gitu, jadi kayak cerita-cerita, "Nih gimana ya?" Terus sama kita kadang ngebahas sih apa yang perlu dibutuhkan di rumah nih kira-kira gimana supaya, eee, rumah ini bersih tetep anu gitu. Jadi kit
Mmm. Iya iya. Oh gitu, berarti bukan cuma apa ya, sambil ketawa-ketawa ya, biasanya ada masalah-masalah yang pengen dicari solusinya gitu juga kali ya? Oh.
Iya, iya kayak misalnya "Ini ini kenapa ya?" "oh, gentengnya bocor gini-gini." Misalnya, eee, "Itu gimana sih caranya gini gini coba, eee, tukangnya di anu." Jadi kita kayak sambil bahas gitu kayak rapat gitu loh, rapat keluarga gitu loh, tapi yang enggak enggak enggak lantai, enggak yang formal gitu enggak. Jadi kayak terus nanti kayak kebiasaan-kebiasaan jelek gitu kan, "Itu nanti kalau misal udah kelar tuh lampu dimatiin, jangan begini." Gitu.
Mmm. Oh, rapat tapi sambil san santai gitu ya? Ah. <chuckles> Gimana? Mmm. Oh. Ah, emang asik sih kalo gitu, <chuckles> tapi biasanya seberapa sering sih Kakak kumpul bareng keluarga di rumah tuh?
Gitu. Mmm.